Sí sí sí yo bueno, eso yo le yo le recomendaría, a mi hermana sí le digo de que no publique en el mismo rato, pero a veces que se le olvida de que si andan con sus amigos, eh, y lo publican, y aparte que ponen la ubicación ponen o sea, todo sale ahí ya en Instagram, pueden la gente, eh, picarle al mapa, y ya te pone así como de que directo a Google Maps, y ya ir a buscar a la persona. Entonces sí es muy peligroso.
Exacto. Sí. Sí, exactamente. Bueno, lo que acabas de decir, ya das hasta ubicación y imagínate, ya le estás dando todo a a a los niños malos para saber exactamente tu ubicación e ir por ti ha hasta en ese momento, ni siquiera van a tener que esperar. Bueno, ¿cómo cómo manejas? Exacto. ¿Cómo manejas el equilibrio entre compartir momentos familiares felices y proteger también la privacidad de tus seres queridos, especialmente cuando se trata de niños o adultos mayores que no pueden dar su consentimiento plenamente?
Sí. No, sí, pues, sí. Y uno que ya adulto, pues. Uy, ahí sí. <chuckles> Sí está muy difícil porque los niños, ahorita, ¿quién no quiere tener un teléfono? Es raro el que no tiene, y el que no tiene se pone a llorar para que le den uno porque va a ser el rarito del salón, ¿no? Entonces, sí, yo me acuerdo que a mí me decían de que: "No, tú estás muy chiquita para usar el teléfono, hasta esta edad te vamos a dar uno", y yo creo que mi primer teléfono hasta los 15, y ahora no. Mi sobrina que a los 8, ya 9, ya tenían teléfono y y teléfonos bien, o sea, nosotros, pues, nos tocaron esos, eh, cuadritos que no ni podían saber dónde estábamos, era más por jueguitos que lo queríamos, pero ahora no, está muy peligroso para los niños de que y no solo por la ubicación, ¿no? De también, de que comparten todo a veces con gente desconocida, eh, o, le hablan personas que no conocen y ellos, eh, no sé, se hacen amigos de ellos, y ha pasado muchas cosas también de eso. De que se llevan mucha confianza, les dicen dónde están, se van a ver un lugar y, pues, resulta que no era un niño, que era un adulto, y han secuestrado así a muchas personas.
¿Qué haces ahí? <chuckles> Te la puse difícil. Sí, oye sí. Uf. Exactamente. Pues

Es algo que yo decidí, eh, no pues, mi familia sí suben <giggles> muchas fotos, eh, pero bueno, mi mamá y mi papá, por ejemplo, pues, ya no no, ya no usan casi la red de Instagram, por ejemplo, usan Facebook, y sí suben así, comparten videos de otras personas, que noticias <giggles> que se creen, y, pero, no ándale, ándale, pero no son de subir tantas fotos de ellos. Yo creo que mi hermana y yo somos las que, pues, estuvimos, pues, más expuestas ya a esta, pues, a las tendencias y eso de subir cosas. Pero, yo, más que nada, pues, por protegerme a mí, de que me da mucho miedo, eh, si voy de vacaciones y me tomo fotos o tomo videos, eh, no me gusta subirlos el mismo día. Soy de que hasta el siguiente día, de que, ya con lo que esté en ese lugar, ya que me fui, porque, sí he escuchado muchas noticias, sí, malas de eso. Sí, sí, sí, porque han pasado muchos accidentes de que suben todo, eh, a la hora, en lo que están haciendo y, pues, han pasado de accidentes de que se las roban, o que les o sea, que aprovechan de que no están en su casa para meterse a robar. Ajá, entonces sí, me da mucho miedo eso.
Ajá. Ujú. De los memes, verdad. <chuckles> <chuckles> Ah, bueno. El mismo exac Ajá. E está, es una i idea genial. Y Eh. El mismo día. Ujú. Para robarla. Exactamente. Porque es que es que es que pasa de que publicas la fotografía en el lugar, por ejemplo, andas en una playa, y saben que andas sola, o nomás una persona te acompaña, y hasta das la ubicación, el hotel y ese tipo de cosas, entonces, ¿crees que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de de imágenes cuando las publicas? Y lo que me acabas de comentar, el mismo día, entonces recomiendas hacerlo un día después, una semana después, bueno, si lo vas a publicar, ¿verdad?
Ándale.

Pues, exactamente, uno un jueguito que está de moda, no sé si te diste cuenta, eh, Roblox, eh, que realmente obviamente estaba diseñado para niños y me parecía un buen proyecto, eh, al respecto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó después? Uy, como sabían que habían muchos niños ahí, pues empezaron a disfrazarse de niños, bueno, en su perfil, ¿verdad? <chuckles> Y entrar ahí a depredarlos, hombre, qué fuerte, ¿qué te pareció eso si te diste cuenta?
Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, me di cuenta, y más que tengo sobrinos que llegan a la casa y están ahí jugando Roblox. ¿Qué hacen? No aquí en Roblox, ¿o qué haces? Viendo streams de acá de mi de mi artista favorito, y así se pone. Lo malo es que tienen mucha libertad en esa aplicación, porque pueden mensajearse, eh, mandarse como mensajes privados y luego se agregan a redes sociales. Entonces, eh, obviamente, ellos siempre corren peligro porque nunca te dicen, se lo guardan. A veces sí nos cuentan, pero a su por ejemplo, a mi hermana mayor, no. Entonces sí, es como de que, o, ya saben que está mal, pero igual lo hacen a escondidas.
<chuckles> Mm. Exacto. No, no. Y al último te dabas cuenta de que realmente les pasaba algo cuando los veías llorando de que le robaron su Tralalerito y esas cosas, ¿verdad? <laughs>
<laughs> Sí, sí, sí, es verdad. Ahorita están muy traumados con ese juego, pero sí me ha tocado amigos así de mi edad, de que, ay no, que la otra vez entré miré un video de TikTok de los que le están robando Tralaleritos. Y dije: "Yo también voy a entrar." Y se poní y se enojaba peleándose con los niños de que, ay, que iban a ver y y s ajá, bien entrados, robándole a los niños. <chuckles>
Hey. <laughs> También ahí le entró al qué buena onda, oye. <chuckles> Ahí como papá también entras al quite, ¿no? Oye, sí vi di sí por ahí en TikTok de que ¿o tú los viste? En TikTok que de repente entraban los papás a a tomar revancha y a recuperar los Tralaleritos robados de sus hijos. ¿Te pasó? ¿Lo viste? ¿Te diste cuenta?
Sí. Sí, sí lo vi de un señor también que se grabó ahí de todo enojado de: "Ahora sí van a ver, porque le andan robando los juguetitos a mi niña", y que no sé qué. Y se pone ahí a aprender todas las técnicas para poder no, que no le ganen, pues, y sí, sí los he visto. <chuckles> Están chistosos.
<laughs> <laughs> Sí. Sea, eh, la verdad es para para reírse y contarlo como anécdota en las en esas reu reuniones familiares, o, compartirlas en la carnita asada con el maestro parrillero, ¿verdad? Pero volviendo a la realidad, ¿no te parece así como que muy invasivo hacia los niños?
Ándale.